Да, в целом я с тобой согласна. Есть просто такой тип людей, которые любят обсуждать, обращать внимание. Тем более, что звезды- они всегда на виду. Они как будто бы должны всегда выглядеть хорошо, как будто это не просто люди, а перед ними какая-то особая миссия возложена, ответственность. А, при этом, конечно, на очень важно, наверно, в первую очередь, а, м, понимать, что ты сама при этом чувствуешь. То есть если для тебя важно выглядеть всегда с иголочки, э, чтобы всё было идеально, тогда, конечно, имеет смысл, э, продолжать, э, м, соблюдать вот, э, все эти нормы общества. Но действительно, если люди при при принимают саму идею, что они, э, взрослеют, что меняется внешность, качество кожи, отрастают корни, седые волосы, то, ам, в целом они могут, э, м, относиться к этому как, э, к чему-то естественному, как само собой разумеющийся факт. Они просто вот это приняли, и у них нет каких-то внутренних страхов, что вот, время уже прошло. Э, может быть, э, да, имеет смысл, м, работать в таком случае со своим мировоззрением, с принятием ситуации. Хотя я думаю, что это очень непросто.
Ну да. Да, слушай, я вообще завидую таким людям, которые реально это принимают, и, м, они хор и им с им комфортно с этим. Потому что, м, а, даже меня в первую очередь, э, да, будет, наверно, волновать, вот если я если бы я приняла такое решение, э, ни сколько взгляд, да, там, других людей, а в а тем более, в основном это женщины почему-то говорят про других женщин чаще всего там: "Боже, посмотри, как она, э, а, ы" Да? Может быть, они с собой сравнивают, да? Сами переживают по этому поводу, что они тоже стареют, а п п там, знаешь типа: "Посмотри, там другие тоже стареют"- и как-то это успокаивает тоже. А, вот. И н ну, единственное, я боюсь сама испугаться себя в зеркало. То есть если я смою всю краску, <chuckles> то есть я просто боюсь ужаснуться и увидеть себя вот, э Я я в голове себя, да, как моя мама часто это тоже говорит- ей там уже за 70- говорит: "Но я вообще себя не ощущаю на 70. Я смотрю на себя в зеркало, я и не узнаю, кто что это за человек". Вот и я боюсь, эм, э, что я себя тоже не узнаю, если я вдруг, э, окажусь вот, э, такая с седыми волосами <chuckles> и посмотрю на себя вот как раз, э, ну, вот без краски.
М, точно.

Понимаю, да. Ну, важно, конечно, ощущать собственный комфорт от того, как ты выглядишь. То есть, э, как я уже говорила, если для тебя важно, чтобы у тебя были прокрашены корни, чтоб ты выглядела аккуратно, а, то действительно следует этим заниматься. Потому что, ну не каждый человек будет чувствовать себя хорошо. Тут даже речь не о том, что окружающие подумают, а вот в целом, ну гораздо приятнее себя человек внутри чувствует, когда он ухожен, когда у него ан аккуратная, чистая одежда, прокрашены корни, а, когда он ухаживает за кожей, пользуется какими-то кремами. Это абсолютно нормально. И в целом, конечно же, важно поддерживать не только вот, э, внешность, потому что человек же может тоже стареть по-разному. Он может быть каким-то дряблым, если он не занимается спортом. То есть кожа будет обвисать, а, м, он может не ухаживать за собой и таким образом будет еще накидывать, э, визуально себе несколько лет. А может вести активный образ жизни, и особенно вот мышление. Если человек вообще открыт миру, доброжелателен, о но, э, заинтересован во всём, путешествует, а, то у него это будет по лицу видно. То есть он будет в возрасте, но люди будут его считывать, как вот приятного человека, живого, вот активного.
Ну это да, это точно. Ну это да. Ну это да. Ну это да. Ну это да. Это 100 % я с тобой согласна. А, но еще такой мо момент: вот с согласится ли муж на такие перемены? <chuckles> С э, с готов ли он тоже меня увидеть вот, а, с такими седыми волосами? <chuckles> То есть это тоже еще отдельный отдельный разговор. Я думаю, это, знаешь, решение такое, которое принимается вдвоем, наверно. <laughs> Не знаю. То есть и
Да, ну знаешь, он же тебя выбрал всё-таки, м, много лет назад. И, э, скорее всего, он любит тебя не только за твою внешность, а за твою душу. Но если ты переживаешь, можно же поговорить с ним и честно сказать свои страхи. И, скорее всего, он поддержит, потому что, ну он тоже не молодеет. Всё равно все взрослеют.
<chuckles> Ну да. Ну да! Дак т да-да-да. А ты знаешь, я вот, кстати, заметила даже ну, может быть, я так и попробую такой эксперимент. Я видела, существует специальная покраска для, ам, ну, с для седых волос, но оно идет как мелирование вперемешку, да, там белые волосы, серые такие, черные тоже. И оно, кстати, выглядит, э, гораздо более аккуратно и стильно, чем просто седые волосы, вообще никак не красив при этом. М, и это требует гораздо меньшего ухода. То есть это можно сделать, там не знаю, раз в 6 месяцев, наверное, и, эм, ну как бы не так часто, как вот такая краска, как вот я, например, щас делаю. То есть я вот еще такие у меня моменты. Так что я подумаю про это. <chuckles>
Ага. Н-да, интересно.